जी, हाँ, बहुत हद तक अभी बहुत बदलाव महसूस हुआ, मेरे को ये लगता है कि पहले जो मैं एक अलग व्यक्ति हुआ करता था। अ, बहुत हद तक मेरे अंदर जो है बहुत उत्साह और ऊर्जा हुआ करती थी, पर जब मैंने गलती कर दी, जब कह लीजिए जब मेरे साथ गलत हो गया, उसके बाद जो मैं पूर्णतः बिल्कुल बदल गया। और बहुत महीनों तक जो है ना कि ये था कि मतलब मेरे को खुद को नहीं पता होता था कि कब मेरा मूड जो है, वो बिल्कुल ही खराब हो जाए। और अभी भी देखिए बहुत हद तक ये चीज़ मेरे साथ होती है, मेरे को नहीं पता होता कि अभी तो हो सकता है मैं बिल्कुल खुश-सा हूँ, मैं कोई अ, ताकत से भरा गीत सु संगीत सुन रहा हूँ, और हो सकता है यही पर अगले ही पल जो है मैं बहुत दुखी संगीत सुनने लग जाऊँ। तो वो तो बोला जाए कि होता है ना कि आपके जीवन में जब कुछ बुरा हो जाता है, तब कहीं अ, कहीं पे ना उसका देखिए असर हो जाता है। बस ये नहीं पता कि वो लंबे समय तक रहेगा या छोटे समय तक रहेगा, और क्या आप उससे उभर पाएँगे या नहीं, वो एक अलग बात होती है।
हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। उतार-चढ़ाव, जी, जी, जी। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ। तो क्या आप कोई ऐसी गलती या किस्सा बताना चाहेंगे, जिसमें आपके रिश्तों पर काफ़ी असर पड़ा हो, जिससे आपके रिश्तों में थोड़ा मतभेद हो गया हो?
उम, जी, ये तो बहुत मुझे सोचना पड़ेगा इस चीज में। पर अगर मैं सोचूँ कि ए हाँ, एक किस्सा देखिए मुझे याद आ रहा है और इसमें मैं पूर्णतः अपनी गलती कहूँगा। ये था कि मैं एक दिन बहुत ही ज़्यादा निराश था किसी बात से, और मेरी एक महिला मित्र थी बहुत अच्छी, मतलब वव वैसे तरीके में नहीं अ, ज़्यादा उस वाले तरीके में नहीं, बिल्कुल भाई-बहन की तरह जो है हमारा एक रिश्ता था। और कहेंगे आप, मैं एक दिन बहुत ज़्यादा निराश-सा था, तो मैंने उनको कुछ ऐसे ही संदेश वग़ैरह लिखा। तो उन्होंने पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा, मुझे क्या उत्तर दिया था संदेश का, तो मैं इस बात से बहुत ज़्यादा रूठ गया और मैंने जो है उनके अगले अ, संदेश को बिना देखे ऐसे डिलीट कर दिया। फिर थोड़े दिनों बाद उनका दोबारा संदेश कुछ आया होगा, 3-4 संदेश थे उनके, मैंने फिर से जो है उसको बिना देखे डिलीट कर दिया। और कह लीजिए कि मतलब थोड़े टाइम ब अ, थोड़े समय के बाद जो है मैंने उनसे माफी माँगी, पर होता है ना कि ये बात जो है मतलब बहुत हद तक वो ठीक उसके बाद हो नहीं पाई। और देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि गलती मेरी ही थी, पर हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर च कि पैंतालीस प्रतिशत गलती हो सकता है उनकी हो, पर 55% जो है वो गलती मेरी थी। तो मेरे को ना दिल से बुरा लगता है कि बहुत हद तक जो है मेरी भूल हुई, और मैंने अपने एक अच्छी मित्र को खो दिया।
हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हुँ, जी, जी, जी। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। जी, जी, जी, जी। हाँ, हाँ। जी, जी। हाँ, हाँ।